Скажи, что обычно вдохновляет тебя при смене внешности и гардероба?
А, ты знаешь, э, м много что. Много что, но дело в том что
Мгм.
меняться нужно постоянно. Как говорится, чтобы оставаться на одном месте, нужно очень быстро бежать.
<chuckles> У тебя обычно это вот желание меняться как-то в внутренне внутренне возникает это желание, из-за внешних обстоятельств, как обычно происходит?
Как против течения. А по-разному, последние 10 лет я нахожусь в таком возрасте 40 плюс, да, почти ягодка. Э, и вот, вот это вот желание себя менять, оно здесь связано не сколько с, э, какими-то, ну внутренние изменения, понятно, я себя по-другому осознаю, но ещё плюсом внешние изменения. Я смотрю на ся в зеркало и понимаю, что
Ага. Мгм.
а, возрастные изменения имеют место быть, несмотря на всю косметологию и там то, что я слежу за своим весом и так далее, и так далее, э, м. Все всегда выглядят на свой возраст. Никто никогда в 40 плюс не выглядит на 30 плюс, и это тоже, поэтому нужно менять и стиль одежды, э, и и и и так, чтобы он был в трендах, да, то есть невозможно вот застрять, невозможно вот найти свой стиль 20 лет назад и такой ля ля ля ля ля, на всю жизнь. Нет, так не будет.
Мгм. М-да. Мгм. Мгм. Ну то есть такие последние получается изменения, они вот, э, связаны, а, с возрастом именно, ну, что вот, э, какие-то изменения есть, и в общем-то надо поменять и всё остальное. Ты с чего начала свою смену, так скажем, а, стиля? <chuckles>
Да, да, да, да. Да, да, да. М, на вообще щас у меня прям, ага, а, у щас у меня прям очень жёсткая последние лет с 5 меня беспокоит очень жёсткая, как это назвать, даже не знаю, м, такое, штука такая, challenge такой. У меня очень много седых волос, у меня прям их много лет с 27, но я красилась, причём в ярко такой рыжий насыщенный цвет. И я всегда говорила, что рыжий это не цвет волос, это цвет характера, ну я в принципе рыжая.
Мгм. Так. Ага. А теперь-то, м, что, перестала краситься? Или мгм, да, прекрасно тя понимаю.
Седины много. Седины много, и вот этот вот контраст между, э, медным, золотистым медным и серебристым, он, ну он, как это, диаметрален, да, он очень яркий контраст, и волосы растут быстро, длинные, вьющиеся, растут быстро, и это очень сильно становится заметно, сразу же.
Мгм. Мгм. Так, этот вот, э, некомфортная линия роста, значит тебя заставила о чём-то подумать, э, по крайней мере, о переменах в волосах.
Прям, 2 недели. Поменять цвет волос. Я последние 5 лет, у меняю цвет волос, и щас я пришла к тому, что нужно отращивать седой, да, это у у очень много кто восстает против этого. Причём люди, которых я обычно не спрашиваю, да.
Так. Мгм. Много кто из твоего окружения, <chuckles> имеешь в виду?
Да, да, да. Например, мама и с сестрой: "Что ты будешь ходить седая как ведьма?" говорят мне.
Мгм. Как кто? Как кто?
"Что это вообще такое, как ведьма",- говорят мне,- что ты будешь вот это вот ходить как всегда, ты такая молодая, и вот это вот бери и красься. Я говорю: "Я не могу краситься каждые 2 недели, тем более, что через 5 дней я уже вижу разницу". И потом вот эта вот краска она всё равно вымывается, и понимаешь, как я это говорю, цвет жухлой старой тряпочки.
Ага. <chuckles> Слушай, мгм. Ну, я тебя на самом деле прекрасно здесь понимаю, потому что у меня седина лет до 25 начала появляться. И сейчас я тоже в таком периоде между 40 и 45, и я, ты знаешь, отпустила эту седину. Поэтому все эти разговоры мне очень понятны.
Тебя тоже гнобили близкие люди, так скажем?
Ну, скажем так, они не совсем поняли. Таки: "А, ну тебе так нравится". Ну, вообще, просто мне не нравится такая тоже, знаешь, позиция, что я обязательно должна с этим что-то делать, вот так вот.
"Вот, ну вот это вот тебе так нравится, да? Ну ладно, ну нам не нравится, ну как бы". Не, у меня ещё более агрессивно себя ведут вот мама и сестру, я уже говорила- что они прямо: "А! А! Что ты себе придумала? Ерунду какую-то! Всю жизнь все красились!" При этом могу рассказать историю, от как у меня мама пережила сама эти возрастные изменения, э, именно во внешности в своей, как она их приняла. Значит была такая история. Ехала она как-то в маршрутке и увидела женщину, ну, своего возраста, так скажем, 60, нет, 50 плюс, 55 плюс вот так, вот такого.
Как-то вот. Мгм. <chuckles> Мгм мгм. <gasps> Ага. Так. Мгм мгм.
И ст встала сверх неё, ну то есть не на сидячее место, где не было уже сидячего места, она встала и говорит: я смотрю, а у нее волосы такого русого хорошего естественного цвета парят над головой, то есть там лысинка
Ага. Мгм мгм.
на затылке. И она говорит: "Я всё сразу поняла, женщина за собой очень следит, сама себя красит, сзади себя не видит".
Так.
Тут же, тут же, вот прям тут же, в этот же день
Так, интересный вывод, ага.
Она нет, она это увидела, что у женщины, да, спереди покрашено хорошо, сзади отросло. Видимо сзади на затылке седины больше, она ее не видит, вот так получилось. Такой эффект, домашний. Неделя прошла с покраски, или 10 дней прошло с покраски, и получилось, что волосы, вот эта вот укладка- она парит над затылком, вот где завиток.
Мгм. Мгм, мгм, мгм. Так. <chuckles>
Мама тут же пришла в парикмахерскую и говорит: "Подстригите меня налысо".
Ага.
Парикмахер говорит: "Женщина, я вас боюсь". А мама говорит: "Ну, не совсем налысо, ну, под Ирину Хакамаду,"- говорит, "подстригите меня".
Ну, это Да, интересно, радикально.
Парикмахер такая: "Ну, женщина, я вас прям боюсь, вот что э т что это вообще такое? С чего, как, почему?" Ну, она говорит: "Вот так и так, увидела, значит, ц у дамы в транспорте вот такое, и не хочу, чтобы у меня так было, вот, значит буду"
Ага.
"с естественным цветом волос ходить".
Ну, это радикальный прям такой метод, слушай. Мгм, и она так сделала?
И вот она так пошла, подстриглась под Ирину Хакамаду. Да, ей оставили височки и челочку, э, и так она и с тех пор и ходит. Не красит волосы, они у неё все уже совсем белые, она их синит чуть-чуть, ну вот этим шампунем, чтобы не желтели, да. Но так как она их всё время с состригает да да да да да да, так как она их всё время состригает- ей норм. И этот человек пытается мне что-то сказать, что я не права, отращивая свои седые волосы? Человек, который готов был налысо постричься?
Так. Мгм. М, поняла, антижелтизна, мгм. Мгм, мгм. <laughs> То есть она считает, что <laughs> это очень забавно, конечно. Причем, наверно, ты как-то спокойно, да, отреаги отреагировала на её смену, ам, так скажем, прически. А т
Э, я ржала, я говорю: "Клёво, тебе красиво", да-да-да. Я говорю: "Тебе красиво, мне нравится, стильно, модно, молодежно".
Ага, ну, ты комплиме комплиментарно. Ага, мгм.
Да, да.
Ой, слушай, забавно. Так, ну и к значит, ты в процессе отращивания сейчас, или уже отрастила всё-таки?
Я уже подотрастила, я уже сделала так называемое шитье седины, которое стоило невероятных для меня каких-то совершенно денег. Щас посмотрим, как это будет отрастать, э, о, ну, вероятнее всего, я, конечно, буду просто это тонировать.
Ага.
Э, чтоб оно не было желтым, неаккуратным и так далее, и всё. Потому что конечно, а, ам, м. Ну вот потому что, да. Вообще, если если, опять же, если бы у меня была возможность, вот говорят там: что бы ты себе молодому сказал, да, по по поводу, там, неважно какому, по любому? И 100 % людей говорят: "Я бы себе сказал не курить". А я такая: "Да мне всё равно, я с возрастом бросила курить само собой, я даже не заметила, как я бросила курить". А вот не красить седину- вот это был бы совет на всю жизнь.
Мгм. Мгм. Так. Мгм. <chuckles> <laughs> А почему ты так думаешь? Потому что сложно было потом отпускать эти вот, э, э, такие
Да, очень сложно, очень сложно.
Мгм. Мгм. Ну
А, менять цвет так, чтобы вот я долго ходила, ещё я сама себе подобрала цвет. Ну я там химик-недоучка, мне можно. А, значит, я сама подобрала цвет, сама се намешала этот цвет. Сама, так как я постоянно переезжала, у меня нет своего мастера-колориста, и это очень дорого для меня, я сама этот цвет подобрала, сама намешала, сама придумала, сама всё изучила. Это ж сколько времени для я этого провела, представляешь, да? М, э, цвет был более-менее подходящий, краситься я могла раз в месяц. Но, опять же, последние 2 недели перед покраской разделять волосы на пробор- я уже не разделяла.
Ага. Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Мгм. Ну, так, это, значит, понятно, по поводу прически, да. А что вот ещё, скажем так, ну, не знаю, 40+, или когда там, вот, с прической, наверное, ещё какие-то другие, а, в гардеробе перемены у тебя пошли, тут ты каких принципов, а, придерживаешься? Мгм.
Конечно. А с остальным примерно так же, вот с примерно так же, как с прической. Всё должно быть уместно. Понятно, что, там, при хорошей фигуре можно позволять себе чуть больше, у чуть меньше, тра та та. В определенный момент жизни я поняла, что, а, вот это вот позволять себе уже не хочется, да. Как как там, м, а, у, ну, вот, м, м, как это объяснить? Я уже стала чувствовать себя изнутри
Ага.
слишком взрослой, чтобы, допустим, м, носить ярко-розово-барбичный цвет. Я его никогда не любила, но тем не менее.
Мгм. Мгм.
Мгм.
То есть цвета какие-то, цветовая гамма у тя поменялась, получается?
Ну она ещё поменялась, понимаешь, вот с цветовой гаммой здесь вообще очень всё сложно из-за цвета волос. Одно дело, когда я была рыжая, причём ярко рыжая, с веснушками. Ещё вот это вот загорю, глаза голубые, веснухи яркие, волосы яркие, глаза голубые- цвет, кожа тоже, как и цвет волос, бронзовый. Ну, понятно, что я, там, любую тряпочку могла на ся одеть цвета половой тряпочки, мне было красиво. Но сейчас-то- нет, я бледная, рыжая, с веснушками, да ещё и седая. Конечно, всё поменялось.
Так, так. Мгм. <chuckles> Так. И как ты думаешь, какие цвета теперь более комплиментарны тебе?
Я щас, а, щас у меня, а, о, ну, во-первых, конечно, не так просто это и поменять, но щас у меня появилась вот даже, э, такого классного скандинавского дизайна розовая кофта. Она не розовая, как розовый, вот барбичный цвет, а скорее персиково-розовая, да, м.
Мгм. Такой поте потеплее немножко цвет, что ли, не знаю, как его объяснить, мгм.
Да да да да да. М, белого цвета очень много появилось, но с остальным будем пока еще вот искать, всё это в процессе, всё это в процессе в постоянном. Вот поэтому я и говорю, что чтобы не отстать, нужно просто, чтоб оставаться на одном и том же месте, нужно очень быстро бежать.
М-да, м, слушай. Мгм. Ну вот да, ты знаешь, а, а ещё как будто бы у меня стало такое впечатление, что с возрастом, как будто бы, э, п порой бывает, э, меньше макияжа- это лучше.
Однозначно, вообще однозначно! Это прям вот в юном возрасте се можно позволить любую разукрашку.
Ам, что Мгм. А тут, как будто бы, э, уже и не и не так, да, ведь и глаза уже надо думать по-другому, как красить, если ты красишь там тенями какими-то. И надо ли их красить, да? Может быть, даже возрасту больше придаст, да? Но я вот заметила бы, что ты описываешь такую внешность, вот веснушки- как у меня, тоже седые волосы- как у меня, только глаза у тебя вот голубые, а у меня зелёные, да. А, белый цвет, на самом деле, хорошо идет, и как будто бы, м, помогает освежиться какая-нибудь ярко-красная помада.
А щас уже нет. Да, да, да. И вообще надо ли их красить, да? Тоже такой большой вопрос. Да, да-да.
У тебя нет таких наблюдений случайно?
Ну, ты знаешь, а, когда-то мы в троллейбусе познакомились с одной очень пожилой дамой такой в возрасте, ну, лет 70 ей было в Петербурге, такая старая питерская интеллигенция.
Мгм, мгм.
И она с нами заговорила, что-то заговорила, заговорила, а, и у неё как раз вот длинные седые волосы, кстати, красивые. А, заговорила, заговорила, заговорила, ам, м, я такая: "Нам выходить на следующей станции, остановке в смысле". Она такая: "Как жаль". А подруга, которая со мной была, такая: "Слышь ты, мы потом пешком домой вернемся, поехали дальше, я хочу её послушать". <laughs> Такая меня прям, она меня прям локтем кидает, и так прям: "Слышь ты, давай дальше поедем". <laughs> Вот этот. На, вот. И, да, мы потом, кстати, с ней встречались, общались с этой дамой прекрасной, гуляли вместе, ну, потом я уехала из Питера. И, в общем-то, она заболела, ну, там понятно, у нее, к счастью, дети были, э, рядом, и было за кем с с с кем за ней следить, за ней кому следить, всё хорошо у нее в жизни на тот момент было. Но суть в том, что она сказала 1 замечательную фразу, которую я запомнила на всю жизнь: "Ну помада-то ведь должна быть темнее морды".
Мгм. Ага. <laughs> <chuckles> Забавно очень. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Так. <laughs> <chuckles> Так.
Поэтому вот когда ты сказала щас про красную помаду, я подумала, что да, есть в этом определенный шик, и блеск, и красота, да. При хорошем цвете лица вот эту вот тёмную или яркую, тут уж кому что, помаду, я вот это вот, как она вот, именно, вот, сказала, что: "Ну помада-то должна быть действительно темнее морды."- Это цитата. <laughs>
<gasps> Да, это важно. Мгм. <chuckles>
Меня это прям поразило в самое. Я подумала, что в юном возрасте действительно мы се можем позволить всё что угодно, а вот в возрасте уже, как она, ее действительно красило, как и меня сейчас, эта тёмная помада. Ну, относительно конечно тёмная. И относительно конечно яркая, тут, как бы, мера и вера.
<gasps> Мгм, мгм. <chuckles> Слушай, да. Так, значит, эксперименты продолжаются. Ты как-то п собираешь пересобираешь, э, себя, свой образ теперь. М, скажи, а влияет ли
Конечно, конечно, он же меняется, это же независимые от меня изменения, поэтому я и
да, влияет ли как-то место д жительства вот, а, на смену внешности, гардероба? Мгм. Как как, думаешь, у тебя конкретно это происходит?
Оч сильно, оч сильно оч сильно влияет. А, как мне кажется, в странах более развитых, э, как экономически, да, скажем так, у сильне в странах сильнейших экономик мира меньше требований к внешности женщин.
Мгм. Так. М-да, соглашусь с этим. <chuckles> Да. Мгм.
Меньше требований именно как нужно выглядеть. Я много где жила, я жила в странах развивающихся, я жила в странах совсем третьего мира, именно жила, а не просто приезжала по 2 недели потуристить. Не не не, прям жила много где. То есть там по 3 месяца, по полгода, вот так вот, да. И я заметила, что
Мгм.
чем беднее страна, тем больше требований к внешности женщин.
Мгм. Ну да, да, такое есть. <chuckles> На самом деле, я тоже такое замечала. М, да, слушай.
Ну вот видишь, я не одна.
Да, да. На самом деле большое спасибо тебе, м, за такой вот, э, разговор интересный, про то, что обычно вдохновляет тебя при смене внешности и гардероба. Было очень так интересно порассуждать, э, и, надеюсь, до новых встреч.
Мгм, мгм. Да, да, я надеюсь, еще услышимся. Спасибо что выслушала, поспрашивала. Пока-пока.
Пока-пока.